おお、来ましたね、ジュラシックパーク。
うん、ジュラシックパークもん、あの、まあ、あの、映画館でね、その、あの、映画好きの時に映画館で観て、もう大興奮したやつですので。で、ね、それから2番、3番とこう、出ましたけど、あの、テーマソングは変わってませんからね。
はい。 はい。 はい。 続いてね。 はい。 そうですね。ううん。
ええ。 うん。
どちらかっていうと、そうすると、あの、映画の中で使われて、映像と直接結びついた曲とかあるじゃないすか。
ええ。